Ừm. Mình có chứ, thì cái câu chuyện như là, ờ, nhà của họ hay bị sập và người ta luôn luôn người ta làm nhà lại. Người ta hay nói với mình là "Trời ơi 1 năm người người người ta có thể xây nhà mười hai 1 tháng 1 lần là vẫn là cái điều bình thường." Ờ, xong mình mới hỏi, xong mình mới thắc mắc là "Ủa, tại sao lại xây được nhiều như vậy?" Ờ, xong rồi chú mới trả lời là, ờ, nhiều khi sóng mà mạnh quá á bạn, nó dạt vào hết ở trong nhà luôn, thì nhà cũng sập chứ không cần phải gió đâu, thì mình thấy trời ơi rất là tội. Ờ, đúng rồi.
Ừm. À. Ôi, thế luôn? Ồ! Ừm, ồ thế hả? Ừm. Ch chuẩn luôn, thực sự là rất là dễ sập luôn ấy chứ nhỉ?
Đúng rồi, nên là thông qua đó mình nghe được cái sự là chân chất với lại cái mộc mạc, ờ, trong những cái lời nói của họ nè, cũng như là cái cách sống của họ luôn á bạn.
Ừm, đúng rồi, mang lại cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm mà, gọi là, trải nghiệm triết thực và thực tế luôn ấy nở? Không chỉ là qua sách vở hay là qua lời kể ha, mà là thực sự là mình được trải nghiệm, chính bản thân mình tự trải nghiệm luôn đấy bạn nhỉ? Nhưng mà nha, không biết là có một cái điều gì ở cái bữa ăn đó ấy, khiến cho bạn cảm thấy là nó khác với cả những cái bữa ăn ở nhà của bạn bình thường không?
Ừm, đúng rồi. Ưm, ừm. Đúng rồi. Rồi, sao bạn? Ừm. Ờ. Thật ra khác đó chính là khác về cái, a, cái cách những cái câu chuyện nè, những cái kiểu, cái cách nói chuyện của gia đình mình á bạn. Gia đình của mình thì nói chuyện ở bên trong, về cái tình cảm, câu chuyện ngày ngày trải qua như thế nào thì ở đây người ta không đúng rồi, những câu chuyện sẽ khác nhau với cả là cái không gian, không gian ở đây là không gian ở Lý Sơn là, trời ơi, xung quanh là 4 cái cây trụ chứ phải là bốn bức tường hay là bốn cái cánh cửa gì đâu ha. Ừ, nhìn rất là tội. Đúng rồi. Nó hay ở chỗ đó. Ừm. Với lại là
Ừm. Ồ. Ừm, những cái câu chuyện nó sẽ khác nhau ha. <laughs> Ừ. <chuckles> A. Ồ, là không có tường luôn. Ừm. Wow! Wow, mà mọi người buổi tối chỉ đắp mền thôi nhỉ, còn không, gọi là, không cần phải che chắn gì đâu ha?
Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, và được cái là ẩm thực ở đây, a, không phải là, ờ, chỉ là món ăn đâu mà cái cách mà người ta chia sẻ về cái văn hóa, cũng như là cái tấm lòng của họ á bạn. Mình cảm nhận được hết á. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Cái sự chân thật của người ta với dự hiếu khách người ta ấy, nếu mà là cái sự chân thật thật sự ha, thì là các bạn đã có thể là cảm nhận được rất là rõ ràng và rõ nét rồi bạn nhỉ?
Đúng rồi, đúng rồi á bạn.
Ừm là rất là hay luôn á. Cũng rất là cảm ơn bạn ngày hôm nay đã chia sẻ một cái câu chuyện có lẽ là, kiểu, về một cái ngươn người người dân áo Lý Sơn á. Và cảm thấy là mọi người có lẽ là một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời ấy bạn ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm, ừ. Đúng rồi. <chuckles> Ok mình cũng cảm ơn bạn ngày hôm nay đã lắng nghe mình chia sẻ nha. Tạm biệt bạn.
Ừm, tạm biệt bạn. Bye bye.
Ừm.